Ja, ähm, ich habe ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich, äh, gerne Astronautin geworden wäre. Allerdings bin ich auf die Idee erst als Erwachsener gekommen. Da war es natürlich viel zu spät. <laughs> Und ich habe genau, und ich habe auch nicht die also, ich bin kein Wissenschaftler, ich hätte auch gar nicht, äh, die Möglichkeit, da irgendwie in die Richtung zu gehen, aber ja, w das ist so da ist so 'n bisschen Bedauern dabei, ne, wenn ich dann in den Sternenhimmel schaue, da ist Hoffnung dabei, ähm, dieses: „Ach, ich würde so gerne mal mit'm Raumschiff fliegen, und mir zum Beispiel "gibt's ja sehr viele wunderschöne Aufnahmen, äh, von Nebeln und so was, ne, im Weltall, die einfach nur schön aussehen. Und, ähm, ich möchte es einfach sehen. Ich kann gar nicht mal richtig sagen, wo das jetzt genau herkommt, dieses Gefühl, ne? Aber es ist ne ist 'n Fernweh.
Mhm. Ah, mhm. Klar, die Ausbildung dauert, ne? Mhm. <chuckles> Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Ja, ich meine Ah wirklich, das ist ja wirklich höchst interessant. Also echt, äh, ich mein, es gibt ja jetzt immer mehr Möglichkeiten, ins Weltall zu reisen, ja? Also, wenn man da das nötige Kleingeld besitzt, äh das wäre dann auch was, was du eventuell mal noch anstreben würdest, ja?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Also, auf alle Fälle. Also, wenn ich jetzt reich wäre <laughs> wenn ich die Möglichkeit hätte, ja. Auf alle Fälle. Und, ähm, äh, ich weiß natürlich, äh, dass ich selbst die Möglichkeit nicht mehr wohl nicht mehr haben werde, leider, ähm habe 'ne Zeit lang, als meine Kinder noch klein waren, versucht, sie auch dafür zu interessieren. Also, ich habe
Mhm. Mhm. Und wie f ist das so gelaufen, ja?
ja, also, ich habe mich, zum Beispiel, ähm, abends mit meiner Tochter, wenn's äh, im Sommer, als es schon dunkel war, äh, auf den Rasen gelegt, äh, und wir haben uns die Sterne zusammen angeschaut.
Oh, wie schön. Mhm.
Ähm, das war auch richtig schön, aber sie ist dann natürlich ihren eigenen Weg gegangen, in 'ne völlig andere Richtung, was ja auch okay ist. Aber ich habe irgendwie versucht ja, habe schon versucht, das weiterzugeben, diese Liebe für das Große, das das das Weite, das, äh, ja, Unerforschte, ne? Dieses, äh dieses Forschenwollen, dieses Wissenwollen. Also, das hatte ich allerdings schon immer, schon als Kind, ne?
Mhm. Ja. Das klingt super faszinierend. Und, äh, ja, das scheint ja so, als kennst du dich dann auch gut aus, wenn man so den Himmel beobachtet. Würdest du dann sagen, es lohnt sich zu bestimmten Jahreszeiten besonders oder gibt es vielleicht sogar bestimmte Orte, die du empfehlen würdest, wenn man sich jetzt eben das Himmelsspektakel bei Nacht so anschauen möchte?